มีแต่คนมองค้อนครับคุณ Hat แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าหน้าเขาดุอยู่ เหมือนแบบว่าเป็นผู้ชายที่น่าจะสูงประมาณ 180 หน้าดุ ๆ เลย แก่ ๆ ดุ ๆ อะ เลยไม่ค่อยมีคนอยากยุ่งด้วย ส่วนของผมก็ยืนห่าง ๆ ผมน่ะไม่ชอบยุ่งกับใครอยู่แล้ว ถ้าไม่แบบ ไม่ทำให้เราเดือดร้อนจริง ๆ อืม ผมจะไม่ยุ่งเลย อย่างแบบโดนคนแซงคิวในเซเว่นเนี่ย ผมยังไม่ยุ่งเลยคุณ Hat ผมยังปล่อยให้เขาแซงเลย <chuckles>
โอ้ นั่นไง อ้อ อ๋อ ค่ะ มันอันตรายนะ เอ่อ เหมือนกันค่ะ จริง ๆ เหมือนกัน เพราะว่าเรารู้สึกว่า ขอเอาตัวเองแบบปลอดภัยก่อน เพราะว่าเราไม่รู้ว่า คนที่เขาเหมือนทำตัวอย่างงั้นได้อะ คือไม่รู้ว่า เขาพกอะไรมาหรือเปล่าเนาะ แบบ
อืม ครับ อา ใช่ครับ
เออ อะไรประมาณนั้น
ใช่ ใช่ครับผม มันก็ มันก็แบบเราก็ห่วงแบบ ชีวิตตัวเอง แล้วก็เราแบบไม่อยากไปเสียเวลา กับคนพวกนี้ด้วยครับ คุณ Hat เหมือนกับว่า เราน่าจะแบบ มีแบบ เรียกว่าอะไรอะ มีสกิลการควบคุมอารมณ์ในระดับหนึ่งแล้วอะ เราคงไม่ไปทะเลาะเหมือนแม่ค้าตลาดสดอะเนาะ ที่แบบว่าเห็นอะไรไม่พอใจก็ Fighting เลย อะไรประมาณเนี้ย <chuckles> เออ ครับ แล้วก็ เอ่อ คุณ คุณ Hat มีเหตุการณ์อื่นไหมครับ ที่เกี่ยวกับในส่วนของคนที่ทำอะไรในที่สาธารณะ และทำให้คนอื่นเดือดร้อน? อา
ใช่ค่ะ ใช่ อืม ใช่ค่ะ ใช่ มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะ ที่มีคน เอ่อ บน ไม่แน่ใจว่าบนรถไฟ น่าจะเป็นที่สถานีรถไฟที่อิตาลีเหมือนเดิมค่ะ อยู่ ๆ เขาแบบ ลุกขึ้น ลุกขึ้นมา แล้วเขาก็ร้องเพลงแบบดังมากค่ะ
อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ
อยากจะร้องเขาก็ร้องเลย ร้อง ใช่ค่ะ ใน ในสถานีรถไฟค่ะ แล้วก็เขาร้องเขาก็เดิน เขาก็เดินหาทุกคน แล้วเขาก็ร้องผายมือหาคนนี้ เขาก็ร้องเพลงก็ผายมือหา คือส่วนตัวมันรู้สึกกลัวค่ะ เพราะว่าด้วยความที่ยุโรปเนาะ เหมือนเราก็ได้ยินมาเยอะว่าแบบมันมีเรื่องของโจร มีเรื่องของอาชญากรรม นู่นนี่นั่นเนาะ แล้วก็กลัวว่าแบบเขามาใกล้ ๆ เขามาร้องเพลงใกล้ ๆ แล้วเขามาผายมือ อย่างงู้น อย่างงี้ อย่างงั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อืม หมายถึงใน ในที่สาธารณะเหรอครับ? หรือว่า อ้อ สถานีรถไฟด้วย อา อา ครับ อา ครับ อา ใช่ ๆ ครับ อ๋อ กลัวแบบว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพแบบ คอยดูเราเผลอแล้วแบบ ทำร้ายเราหรือเปล่า หรือว่าแบบจ้องจะแบบฮุบกระเป๋าเราหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมครับคุณ Hat? อืม
ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ ถูกต้องเลย เออ แล้วเห็น เห็นอันนี้ไหมคะ เห็นไอ้ที่ใน เหมือนในอินเทอร์เน็ต ที่มันดัง ๆ อยู่อะค่ะ ที่แบบมีต่างชาติเขามาที่ไทย อ อ่า ในรถไฟฟ้า แล้วเขาแบบ เอาลำโพงมาทำคอนเทนต์ TikTok อะค่ะ แล้วเขาก็
อืม ครับผม อา ครับ อินเทอร์เน็ตดัง ๆ อยู่ อา ครับ อา ครับ เอาลำโพงมาทำคอนเทนต์ TikTok แล้วก็
ใช่ เหมือนเขาเอา ล เขาเดิน เขา เขาแบบว่าจูงลำโพงมา แล้วก็เปิดเพลงดัง ๆ แล้วก็เขาก็มาเต้นทำคอนเทนต์ TikTok บนรถไฟฟ้าที่ไทยอะค่ะ
อา ครับ